Eee, ya, hiç süzgeçten geçirmedim açıkçası. Aslında hani, böyle, tam da 30'lu yaşlara yakındım. Eee, hayatımızı, hani, böyle, tekrar baştan kurabileceğimiz yaşları birazcık geçmiştim ve zaten kurmuştum da hayatımı. İyi bir bankada güzel bir konumum vardı ama mutsuzdum, çok mutsuzdum. Emm, neden mutsuzdum? I bir şey eksikti hayatımda ve, eee, Yunanistan'a geldiğimde bir yaptığım bir ziyarette bir kadınla tanışmıştım. O kadın benim manevi annem gibi oldu. Ben annesiz büyüdüm. Hıh. Hı hı.
Hı hı. Anlıyorum. Güzel. Hı hı. Neden mutsuzdun? Anlıyorum, bu bu ziyaret tatil amaçlı geldiğinde mi olmuştu yoksa temelli gel
Evet evet. Bir 13 yıl kadar öncesinde bir tatil amaçlı gelmiştim. Eee, o zaman bir kadınla tanıştım ve o kadın benim manevi annem gibi oldu. Ga galiba onunla, onunla olan anılarıma böyle hani aşeriyordum da gelmek istedim, o yüzden mutsuzdum diyebilirim.
Hı. Ne kadar güzel. Anlıyorum. Peki aynı dili konuşuyor muydunuz? Ortak bir diliniz var mıydı? İngilizce ya da, işte, sen Yunanca bilmiyorsundur belki, iii Hı hı.
Hımm. Hı hı. <chuckles> Ev iii, evet, <chuckles> evet, maalesef. <chuckles> Maalesef, Yunanca bilmiyorum, eee, o zam Hı hı.
Ortak hangi dili konuşuyordunuz o sırada?
Benim, eee, yarım yamalak İngilizcem ve onun İngilizcesiyle anlaşmaya çalışıyorduk.
Evet. Süpersiniz.